अजीब दास्ताँ है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें है कौन-सी, ना वो समझ सके ना हम। देखिए, इसमें 1 लाइन अ, और आती है, बहुत प्यारी लगती है मुझे। <laughs> किसी का प्यारे लेके तुम नया जहाँ बसाओगे, ये सा ये शाम जब भी आएगी, मुझे तुम याद आओगे, अजीब दास्ताँ है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें है कौन-सी, ना वो समझ सके ना हम। देखिए, मैं ना बिल्कुल प्रोफ़ेशनल सिंगर नहीं हूँ, इसीलिए माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे।
हुँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ख़ूबसूरत। जी, बहुत। नहीं लेकिन आप बहुत नहीं, बहुत ख़ूबसूरत गा रहे हैं आप, इसमें माफ़ी की तो कोई बात ही नहीं है, बहुत ही ख़ूबसूरत गा रहे हैं। अ, देखिए गीत वो और संगीत वो चीज़ होती है, जो अ, हमें ख़ुशी देता है, हमारे दिल को छूता है अ, हम इसलिए गाते हैं, कि हमें अच्छा लग रहा है, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। अ, हम बोलों को समझ रहे हैं, हम अ, धुन पर थिरक रहे हैं। अ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हर कोई पेशेवर इ अ, गायक हो जाता है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये ऐसा भी नहीं होता है कि कोई बुरा गायक होता है, कोई अच्छा गायक होता है, ऐसा कुछ नहीं। पेशेवर गायकों की आप बात छोड़ दीजिए, लेकिन हम जब भी कोई गाना गाते हैं, हम दिल की खुशी के लिए गाते हैं। तो आप ऐसा ना कहें आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बहुत अच्छे गायक हैं आप, जी। <chuckles> अ, अच्छा ये बताइए कि आपका ये जो एक शौक रहा अ, संगीत के प्रति जो रुझान रहा, कभी ऐसा भी हुआ कि होता है ना घर-परिवार वाले हो गए या यार-दोस्त हो गए, वो बोल देते हैं कई बार कि ये क्यों कौन-से शौक हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है, इसमें क्या रखा है, क्या गाने गा के अपना वक़्त बर्बाद कर रहे हो? क्या गाने सुनने में अपना वक़्त बर्बाद कर रहे हो? है ना, होता है ना ऐसा, तो कभी आपके साथ भी हुआ है क्या ऐसा?
<chuckles> जी, बिल्कुल। जी। बिल्कुल। <chuckles> जी। धन्यवाद। हुँ। जी। हाँ, हाँ। जी।